Aduh, aku lagi pengen cerita banget lagi nih, Kak. Mhm.
Aduh, boleh dong cerita apa tuh?
Iya, akhir-akhir ini nih aku tuh lagi, eee, kayaknya, eee, nggak percaya diri gitu untuk, eee, membuka, eee, hati, untuk orang baru.
Oh. Oh, kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu?
Iya, eee, kayaknya, mmm. <tsk> karena mungkin aku tuh kalau kita analogikan dengan, eee, best before makanan gitu ya, eee, masa expired-nya ini kayaknya udah lewat nih, Kak. Jadi aku tuh iya <chuckles> jadi aku jadi jadi tuh kayak aku tuh ngerasa <sucks teeth> eee, tidak, s tidak semenarik itu untuk menjadi single, tapi, eee, enggak belum capable juga belum mampu juga untuk memulai hubungan yang baru, apalagi langsung masuk iya, apalagi masuk ke jenjang yang lebih serius. Berhubung kan, eee, bukan bu bukan usia usia, eee, remaja ya, kan udah usia-usia yang pasti, mmm, eee, calon yang mau datang itu adalah orang-orang juga yang maunya hubungannya sepertinya sih masuk ke jenjang yang lebih serius kep iya, ke pernikahan ke pernikahan. Jadi kalau misalkan k kenalan gitu ya, Kak, ya, kayak misalkan lewat, mmm, media apapun entah dikenalin temen atau mungkin dari media sosial atau mungkin dari, eee, dating apps gitu ya. Aku tuh kalau misalkan sudah waktunya <tsk> eee, ketemu gitu, aku tuh langsung, eee
Heeh. Oh, gitu ya. Masa expired. O oh. Belum ri belum siap ya? <clears throat> Oh. Serius gitu ya, oh, oke. Oke oke, paham sih. Heeh. Mhm. Langsung ada rasa minder ya atau kurang percaya diri. Oh.
Iya, langsung minder entar kalo misalkan aku make kalo aku makeup kayak gini aduh ketuan gak ya? Kalau misalkan gak makeup-an, aduh, eee, <tsk> gak menghargai orang yang dat heeh, gitu. Gak menghargai, eee, calon yang mau calon kenalan baru ini gak ya. Jadi udah ujung-ujungnya mu ujung-ujungnya mundur mundur gitu sih, Kak. Jadi aku tuh lagi mengalami dilema yang, eee, <sucks teeth> lumayan
<chuckles> Eh. Nanti kurang oke gitu, heeh. Oke. Oh.

Mmm, karena itu hanya baru pertemuan pertama sih jadi sepertinya, terlihatnya masih keliatan tertarik sih cuma, eee, a akunya karena sudah, eee, nggak pede banget, sangat tidak percaya diri takutnya, eee, kan seperti yang aku bilang ya, kita kan maunya yang, eee, kalau bisa long last gitu, untuk untuk ke depannya. Ini nih kalo ngomong ngomong aja bisa udah gak nyaman gini nih, udah, "Ih dia ngomong apa sih? Aku harus cerna dulu, eee, dia ngerti nggak ya aku ngomong apa? Aku terlihat, eee, kurang pinter nggak ya?" Gitu. Udah banyak pikirannya, kayaknya kalo untuk mhm, kalo untuk selama-lamanya
Oke. Hmm. Mhm. <chuckles> Ah, gitu ya.
dengan orang yang seperti ini kayaknya aku masih aku belum bisa gitu, Kak. It itu satu it itu tutup mhm.
<chuckles> Berarti habis itu langsung mundur? Habis pertemuan pertama langsung nggak ketemu lagi? Maksudnya nggak ada, eee, inisiatif untuk melanjutkan gitu langsung, Kak?